Ừm, có chứ, trời ơi trời ơi, nhiều khi á là cái tích xanh cũng là mỗi cái mà để, a, xem coi họ có uy tín hông. Nhưng mà á mặt mặt khác thì nhiều người có tích xanh cũng quảng cáo bậy bạ mà nên là cái đó cũng, a
Đúng rồi. Ờ, nói chung là bạn cũng sẽ lại tổng quan tất cả những cái thông tin liên quan đến họ này, có công ty trực thuộc hay không, họ có lượn lượng ph người, ờ, theo dõi nhiều hay không này, có tích xanh hay không, đúng không? Chứ không phải là nhìn qua loa này, rồi còn cái dấu hiệu gì nữa không bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừ, hơn nữa là phải, a, có có cái nhìn nhận từ mọi người là cái, a, cái người influencer đó có uy tín hay không. Ví dụ, ừm, ví dụ như, a, ừm, những người dùng mạng xã hội, ví dụ như TikTok nè, thì thường hay nói, ờ, Võ Hà Linh đồ uy tín á, thì mình cũng cũng cố tìm hiểu thử, kiểu như là
Ừm. À, cũng kiểu là, bạn cũng có cái sự tin tưởng hơn, đúng không? Bởi vì là mọi người cũng có cái sự đánh giá khách quan rồi, nhỉ?
Ừm, tham khảo mọi người đó, ừm.
Rồi còn những cái dấu hiệu mà bạn cảm thấy là bạn sẽ không tin tưởng được thì sao? Là ngoại trừ là những cái dấu hiệu như là người ta đăng những cái sản phẩm mà cứ khen mãi rồi đấy, còn ngoài ra còn cái gì nữa không?
Ừm, đang mang sản phẩm mà cứ khen mãi nè, rồi, à, cái influencer đó đó, ờ, hay quảng cáo những cái, ơ, những cái sản phẩm mà đã mang tai, mang tiếng từ trước đó rồi, ví dụ như mấy cái sản phẩm mà gia công nè ờ, đúng rồi, kiểu như, ơ, 1 lần 1 lần, à, lần không tin tưởng được á là, gọi là, mất cái niềm tin luôn.
Ừm. À, ồ, cái này thì chắc chắn luôn, đúng không? Ừm. À, một lần bất tín là vạn lần bất tin đấy, đúng không bạn? Chung là một sản phẩm mà đã kém chất lượng rồi, thì là nếu mà có bất cứ một ai là quảng cáo cái sản phẩm đấy là bạn cũng sẽ không tin tưởng luôn này. Công nhận là cái điều này cũng rất là hợp lý luôn.
<laughs> Ừ, ừ, đúng rồi, mình cũng tính nói cái đó. Ừm.

Ừm, thì thiệt ra á mình á, ừm, tại vì mình cũng mới ban đầu thì mình cũng bị, ờ, lừa nhiều lắm nha. <laughs> Mình mua ấy nhiều cái sản phẩm mà dởm á ờ, đúng rồi, thì thường á lúc trước á, mình hay, a, thấy nghệ sĩ nổi tiếng nè, hoặc là mấy cái người mà đã được mọi người công nhận là, ờ, ừm, quảng cáo, a, quảng cáo đúng sự thật đồ này kia đó, nhưng mà sau lần những cái lần mà mình mua về á, mình thấy sử dụng nó hổng như ý, ờ, có cái đợt á là mình mua mua gạo mua gạo của ờ, ừm, Hằng Du Mục á là chung team của Thùy Tiên nè với lại Quang Linh á, ừm, lúc
<laughs> Vậy luôn á hả? Ừm. Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi, Hằng Du Mục cũng là một cái người rất là ảnh hưởng ở trên mạng xã hội luôn. Rồi sau khi là bạn mua về thì đã có vấn đề gì xảy ra à, hay sao?
Ừm, đúng rồi. Ừm, sau khi mà mình mua về á thì, à, lúc đầu á, tại vì Hằng Du Mục là, ờ, ừm, gọi là, gắn hoa hồng. Ừm, so đ với cái sản phẩm gạo đó, nhưng mà á, mình mua về lần đầu á, mình xài, ờ, rất là OK nha, đó là gạo ST25 á, nhưng mà sau này á Hằng Du Mục tự bán cái sản phẩm đó luôn thì, ừm, mình mua lần thứ 2, thứ 3 về á, cái sản phẩm nó đi xuống, cái gạo nó hông có còn ngon, còn dẻo như cái lần đầu mình mua, là mình dần dần mình bị thất vọng nhiều lắm á, mình cảm giác như là họ, à ừm.
Ừm hứm. Ừm, ừm. À. Ừm, có nghĩa là lúc đấy là cái lần đầu tiên mà bạn mua với lại lần sau mà bạn mua ấy là nó đã có cái sự khác nhau về chất lượng của sản phẩm rồi, đúng không? Thế sau cái lần đấy là bạn thất vọng rồi thì bạn có tiếp tục là bạn mua hàng tiếp tục nữa không? Hay là bạn có phản ánh khiếu nại gì không?
Ừm, đúng rồi.